Sì, allora vorrei dormire più pienamente perché, purtroppo, mi sveglio spesso e volentieri durante la notte, e e faccio fatica poi a riaddormentarmi, cioè il mio sonno è molto leggero, e e quindi un rumore, ehm, il vento o i vicini sbattono la porta, io mi sveglio, e faccio fatica a riaddormentarmi. Poi, capita delle volte che nel cuore della notte, il figlio dei vicini irrompa i in un pianto sguaiato sì, sì e quindi io mi spavento
Mh-mh. Mh. <chuckles> Oh. Mh-mh.
mi spavento, e faccio fatica poi a riaddormentarmi. Perché quando mi mi sveglio così di soprassalto, ehm, rimango agitata.
Ma Certo. Con il batticuore immagino, cioè terribile. Ma scusa, ma non hai mai provato, magari, a utilizzare i tappi per le orecchie, per per non sentire tutti questi rumori visto che hai il sonno così leggero?
Sì, sì, sì, sì. Certo, ma, dan fastidio dopo un po' i tappi, perché comunque quelli che riescono a, mhmm, affievolire il rumore sono parecchio grossi, quindi se ti muovi poi nel letto ti danno fastidio. Sì io avevo prova certo, provate tutte. <chuckles>
Mh. Okay. Mh-mh, mh, magari sai, ci sono quelli fatti apposta per chi dorme, ehm, di lato, cioè che sono proprio morbidi, di silicone riutilizzabili e quindi mh. Okay, magari, mhmm, ti ti possono aiutare visto che hai questo sonno così leggero immagino sia proprio terribile, no, avere questi vicini così lung rumorosi o anche semplicemente
Eh proverò, proverò allora, sì, sì. Sì, sì, sì. Anche le zanzare <chuckles> anche le zanzare di notte mi svegliano. Sì, sì, eh.
No. Mh-mh. Certo, quindi proprio mh-mh.
Sì non è piacevole, se uno se uno vuole farsi una bella dormita indubbiamente, io non riesco sempre, ecco, quello mi dispiace, ecco. Però, guarda, se dovessi rispondere nuovamente alla tua domanda, ehm: "Qual è la tua mattinata ideale?" Allora ti dico svegliarmi tardi, ehm, avere dormito pienamente, ehm, ascoltare la mia musica preferita e e poi iniziare la giornata. <chuckles>
Okay. <chuckles> Okay, quindi senza quest'obbligo di svegliarsi presto sostanzialmente, cioè, ti andrebbe benissimo semplicemente alzarti un po' più tardi.
Esatto.